Kak, aku mau cerita nih soalnya kondisi juga lagi bingung dan tentunya semoga bisa kasih saran ya, Kak, buat aku. Jadi ceritanya gini sih, Kak, kan aku tuh memang sudah ngontrak ya, Kak, jadi awal menikah itu aku sudah memutuskan dengan suami itu untuk kayak ya udah tinggalnya pengen berdua aja, jadi dulu iya makasih, Kak, jadi, eee, waktu itu awal nikah kan memang kontrakannya itu yang memang kayak sederhana ya, Kak, terus, eee, paling kayak per bulannya itu bayarnya di Rp650.000 tapi dengan kondisi rumah terus kamarnya itu 2, jadi luas iya jadi kebetulan dapat yang murah cuman karena jarak rumah sama tempat kerja aku itu kayak jauh banget ya, Kak, kayak aduh ngerasa kayak capek banget gitu kan, Kak, selama diperjalanan itu, jadi, eee, selama suami sih, suami gak ngeluh ya, Kak, cuman ketika aku sama pekerjaan sama beliau jadinya aku lebih yang ngeluh gitu kan, Kak, selama diperjalanan, dan akhirnya ya udah kita memutuskan untuk pindah rumah ke yang lebih mendekat sih, Kak. Nah ini
Boleh. Mhm. Gimana gimana? Eee. Oke, bagus tuh. Mhm. Wah. Wah, murah banget itu! Mmm. Mmm. <laughs> Oke, baru rencana untuk pindah rumah nih, atau udah?
Eee, sebenarnya, udah sih, udah udah, nah kondisinya rumah ini besar ya, Kak, kayak lan lantainya itu 2, terus juga bayarnya per bulan kalau dihitung-hitung ada di Rp1.750.000 gitu, Kak, satu juta tujus satus lima puluh, ya, jadi, eee, bayarnya tuh lebih ke per tahun sih, Kak, jadi per tahunnya itu Rp20.000.000, nah karena kayak rumahnya itu besar, terus murah juga, dipikiran kita kayak, eee, lumayan juga deket nih, Kak, eee, untuk ke tempat kerjanya jadi kita memutuskan untuk tinggal di sini. Eh tapi, Kak, <chuckles> tapi karena udah nggak kerja lagi ya, Kak, karena suami resign, memilih untuk resign kerja, eee, di rumah aja sebagai editing video terus ternyata aku sama, Kak, kayak, eee, mau gak mau harus keluar juga gitu, jadi kita kayak istilahnya satu paket gitu, Kak. Gi Nah aku
Oh, udah. Oke. satu juta tujuh ratus lima puluh, oke. Mhm. dua puluh jutaan. Oke, eee, kenapa tuh tapi? Mhm. Mhm. Mhm. Oke. Dan itu yang ngebuat kamu jadi galau nih? Galaunya adalah, rumahnya kegedean.
Iya galau nih, Kak, heeh. Ya, sebetulnya kebesaran juga gak masalah sih, Kak, tapi lebih ke kayak aduh aku udah gak kerja lagi nih, ternyata aku juga, eee, di cut off gitu ya, Kak, istilahnya. Terus pengennya sih, eee, pindah lagi sebetulnya, Kak, jadi bingung nih. <chuckles>
Wah. <chuckles> Oke oke. Hmm hmm. Oke. Mmm. Oke. Mmm, aku mau nanya dulu deh, kamu udah berapa tahun berarti ngontrak nih? Jadi kontraktor udah berapa lama?
Oke. Eee, untuk ngontraknya sih ini mau jalan, eee, ke 3 tahun sih, Kak.
Yang rumah baru jalan ke 3 tahun, yang rumah lama sebelumnya?
Iya. Sebelumnya tuh wah lama sih, Kak, sekitar kayak 4 tahunan ada.
Oh, wow berarti udah 7 tahunan nih kamu ngontrak gitu ya? Mmm, berarti karena situasi yang tadinya milih rumah ini dekat sama kantor karena udah nggak ngantor di situ lagi jadi pengen pindah. Nah tujuan kamu pengen pindah lagi nih apa nih lebih tepatnya, mau pindah suasana kah? Mau pindah yang lebih murah kah? Atau lebih pengen dekat sama keluarga gitu jadi pengen pindah? Ini kira-kira yang mana nih?
Ya, betul. Oke, sebetulnya lebih ke kayak pengen murah juga sih, Kak, terus karena kan tujuan untuk ngontraknya rumah yang besar ya, Kak, pengennya kan ketika ada tamu tuh kayak nyaman terus ada kunjungan keluarga juga, nyaman juga kapasitasnya besar gitu ya, Kak, cuman karena kayak udah gak kerja lagi, jadi kan kayak aduh gak ada tamu gitu kan ya, Kak, ya, cuman ya aku sama suami sama anak aku gitu, jadi cuman bertiga aja, terus juga kan jadinya ada 3 kamar tapi kosong gitu kan, Kak. Jadinya heeh. Iya, jadi jarang karena kayak wah darek jarang ada tamu gitu kan, Kak.
Mhm. Betul sih. Mhm. <chuckles> Bertiga doang ya, heeh, dan Ya ya ya ya, dan itu jadi ngerasa kayak kebesaran nih rumahnya gitu kan. Yes, bener sih. Oke. Nah, berarti kamu nih kontrak kontrak rumah ini kapan habisnya?
Untuk habisnya sih dibulan Maret, Kak, tiap bulan Maret.
Mmm, oke berarti sekitar 4 bulanan lagi lah gitu ya, berarti kamu masih punya cukup banyak waktu nih untuk, eee, memikirkan kembali kira-kira dari, mmm, hal-hal tadi nih kamu lebih pengen mana misalnya, eee, misalnya kamu kan tadi bilang, oke rumah ini kayaknya bisa nih kita nyari yang lebih murah lagi, ya od bisa kamu udah cari belum nih? Eee, pertanyaanya kan gitu ya, dan kalau udah cari apakah kamu cari yang cuman, mmm, budget-nya lebih murah atau daerahnya berbeda nggak masalah? Misalnya kan, "Oh aku mau lebih dekat ke mamaku deh jadi kita nyarinya daerah sana ya." Gitu, atau gimana nih pertimbangan kamu?
Ah iya, gak kerasa ya. <chuckles> Iya m Oke sebetulnya kita kayak ngerasa di sini agak jauh ya jaraknya ya, Kak, jadinya pengen ngedeket juga sih sebetulnya ke keluarga jadi kayak, eee, pengen juga cari di dekat sekitaran, eee, ya dengan keluarga biar bisa kumpul-kumpul juga yu ya, Kak, main gitu karena ketika aku pindah kontrakan, ketika mendekat ke tempat kerja kok jadinya jarang banget iya gak ada yang main karena kan jaraknya jauh, terus juga jadinya kan kayak jarang kumpul gitu, Kak, jadinya kayak yang kelihatan asing gitu pengennya kayak murah, terus juga deket sih, Kak, tapi suami juga pengennya kayak, aduh kapan ya, eee, berasa pengen keluar kota juga gitu karena pengen juga ngerasain suasana pedesaan gitu, Kak, karena kan udah sama-sama kerjanya di rumah gitu, jadi aku juga itu bingung juga sih.
Mhm. Mhm. Iya sih, betul betul. Jarang ada yang main? <chuckles> Betul sih. Mhm. Oke oke. Mhm, wah. Oh. Ya. Nah, sebenarnya dari pertimbangan itu kamu perlu diskusi lagi nih sama suami, gitu ya, tentang hal-hal yang harus dipikirkan. Apakah tadi ya pilihan pertama kamu lebih kayaknya pingin dekat lebih s dekat sama keluarga supaya nanti lebih gampang silaturahminya itu boleh juga gitu, atau lebih cenderung pindah ke luar kota yang lebih tenang gitu ya, yang yang lebih alami, suasana baru juga kan, suasana baru dan hal baru nih yang bisa dicapai, tapi itu kan pasti ada minusnya kan jauh dari keluarga gitu ya, terus juga, mmm, harus disurvei dulu infrastrukturnya di mana di sana, gimana gitu ya, buat anak kamu nanti gimana, hiburannya gimana bisa nggak kalian kalau nggak ada hiburan, nah itu kan harus dipertimbangkan gitu ya atau mungkin kalau kamu kerjanya remote di sana internetnya bagus nggak gitu, jangan sampai udah pindah ke, mmm, desa tiba-tiba internetnya jeblok, nah ini kan malah jadi malah jadi, mmm, nyusahin kamu juga kan gitu. Nah yang pasti harus kamu pikirin sih untuk, mmm, yang harus kamu persiapkan adalah biayanya sih, kamu udah pernah mikirin belum biayanya nih kira-kira, eee, habis berapa nih?
Ah iya, baik. Betul. Ah iya sih, betul. Oh iya ya? <chuckles> Betul. Oke kalau untuk biaya sih, karena kita kan udah nih, Kak, di Rp20.000.000 per tahun ya, Kak. Tapi pengennya kayak karena udah nggak kerja di luar, ya kalau bisa sih sekitar kayak Rp15.000.000 atau Rp10.000.000 sih, Kak.
Mhm. Mhm, oke jadi sisanya bub bisa di save gitu ya, wah bagus banget tuh, bagus banget jadi kamu lebih prefer untuk nabung nih. Oke jadi step pertama menurut aku kamu cari dulu nih dengan budget yang kamu pengen gitu ya, kamu bisa mulai tanya-tanya, update status, atau mungkin cari di platform online dengan budget yang, mmm, kamu inginkan dan juga daerah yang kamu, mmm, inginkan itu yang pertama. Terus jangan lupa juga nih, kamu harus ada spare uang, karena aku kan nggak tahu nih kamu di rumah sekarang nih ru barangnya banyak apa nggak gitu ya. Nah, kalau barangnya banyak nggak kira-kira?
Iya pengennya kayak gitu sih, Kak. Wah, makasih. Oh, iya ya? Banyak banget, Kak. <chuckles>
Nah kalau barang banyak itu udah dipastikan kamu butuh sewa truk gitu ya, bahkan kadang-kadang sewa truk nggak cuma 1, bisa jadi 2 gitu ya, nah ini kan biaya juga nih yang harus kamu pikirin gitu, katakanlah sekali sewa truk yang besar yang engkel itu, mmm, sekitar Rp500.000 belum sama bantuan helper-nya gitu ya, bisa jadi Rp600.000-RP700.000 sekali gitu, berarti kalau 2 kali kamu butuh Rp1.400.000, belum lagi buat makan, belum lagi buat ,mmm, hal-hal yang harus kamu bayar gitu ya buat buang sampahnya, kadang kan suka nitip tuh, "Nih Pak buangin sampahnya," berapa puluh ribu dan lain-lain, beli trash bag-nya, beli karung dan lain-lain gitu ya, dan kamu harus prioritasin dulu nih, biasanya kalau pindah rumah tuh banyak barangnya terlalu banyak kan, jadi kamu sortir dulu nih barang yang nggak perlu mana, barang yang perlu dibawa mana, untuk menghemat, mmm, muatan gitu ya, dan juga yang pastinya supaya di rumah baru ini kalau misalnya rumah lebih kecil, jadi nggak numpuk barangnya gitu. Terus kamu bisa bandingin nih sewa jasa, mmm, pindahan sama sendiri tuh kira-kira lebih hemat mana ya? Kira-kira kalau sendiri tuh ke-handle nggak? Karna kan kalian cuman berdua ya, bertiga sama anak, udah pasti kamu jaga anak misalnya, is suami kamu cuman sendiri, nah itu kan butuh tenaga ekstra nih, yang pastinya butuh biaya juga nih yang harus, eee, kamu siapin, dan juga jangan lupa untuk dana darurat dan biaya tak terduga, karena biasanya kalau pindahan nih suka ada biaya-biaya yang dibutuhkan kayak gini loh.
Ah, iya juga ya. Ah ya. Iya juga ya. Wah. Detail banget, Kak, ini sarannya, aku juga kayak sempet gak kepikiran juga ya untuk kayak pengeluaran pindahannya juga, lebih ke kayak <chuckles> cari aja nih yang lebih murah. <chuckles> Oke.
Iya. Betul betul betul, jadi kamu harus pikirin ini, dan, mmm, kalau kamu udah siap kamu silakan cari dan diskusiin dulu nih tadi ya, hal-hal tadi mau pindah ke mana dan duitnya disiapin dulu nih, kalau udah siap boleh deh kamu baru bisa pindah dengan tenang tentunya.
Oke, makasih banyak ya, Kak, ini kayak bener-bener ngebantu buat aku banget nih. Jadinya kan pikiran lebih jernih lagi. <chuckles>
Wah sama-sama ya, aku senang deh bisa bantu kamu. Oke kalau gitu, aku doain yang terbaik supaya lancar ya pindahan rumahnya.
Amin. Makasih, Kak, sampai jumpa lagi.
Sampai jumpa.